Ну, вот, например, сейчас, то есть у меня немножко такая работа не такая плотная и активная, и не такая традиционная, как раньше с 9 до 6, да, то есть я могу там что-то варьировать по времени. Я стараюсь делать так: я стараюсь просыпаться рано утром, но мне так комфортно, то есть я, может быть, жаворонок по натуре, да, там выпить своей тёплой водички и пойти обязательно на пробежку. То есть я стараюсь бегать, ну, там, плюс-минус, ну, почти каждый день, там, без фанатизма. Я вот тоже э, мне нравится заниматься спортом, при этом мне не нравится, когда вот у меня есть, там, приятель, который: "Я должен бегать 6 раз в неделю. Если 1 раз в неделю не пробежал, вообще у все умерли". Ну, то есть, нет, я то есть, я фанат, но какой-то такой у меня, как мне кажется, более какая-то логика Разумный, ну, как комфортно, поэтому я стараюсь
Мгм. Разумный, да? То есть ты не каждый день, а, в спорте, да?
я стараюсь бегать каждый день. Но если сегодня я проснулась поздно, у меня нет настроения или, там, вышла, там, дождь или ещё что-то, я могу, там, пробежать меньше и спокойно уйти домой. Или просто развернуться и сказать: "Нет, не сегодня". <chuckles> Да, я не чувствую
Мгм. Не сегодня. Ага. Ну, то есть такие вот ситуации не приведут к тому, что ты день не побегала, 2-3-10, потом эта неделя, потом ты куда-то поехала в отпуск, потом в командировку, потом кто-то заболел, и ты такая, оп, прошёл месяц, и ты уже не бегаешь, и оно как-то уже и не хочется, и как-то вот начинать сложно опять.
Ну, мне кажется, нет. Может быть, потому что у меня как-то достаточно уже длительная история со спортом, и он у меня в моей рутине прям внутри, но так же, как ты же не скажешь себе: "Ой, я сегодня не поем" или "Я там сегодня не покупаюсь", или
Ну да, то есть впле вплетён уже в твою жизнь, да?
Да да-да, поэтому, ну да, там, я могу, там, вот я с друзьями путешествовала несколько, щас, недель. Я там бегала, но только там, вот, мы были в красивых городах, я там прям бегала, потому что мне очень нравится побег побегать по новому городу. Опять же, вот в этой вот утренней тишине я прям ловлю кайф, когда вот город просыпается. Я бегала, когда мы там
Да, солнышко такое ещё тёплое, утреннее, мягкие лучи.
Да, да, да, да, да, да. А когда мы там приехали в какую-то такую деревеньку очень, ну, некрасивую, я не пошла. Думаю: "Ну, зачем? Мне не нравится. Некрасиво. Не пойду". <chuckles>
Ну да, чтобы не просто, а, бегать, вот не просто занятие физическое, да, но ещё и вот такой вот эмоциональный отдых, когда ты смотришь на красота вокруг, ты как бы вдохновляешься этим, да.
Мгм. Да-да-да. Мгм.
Ну, вот расскажи твоё, а, допустим, недельное расписание. Сколько ты тренируешься, когда, а, какие типы занятий? Вот примерно неделю распиши.